Да, и, естественно, ну, конкурсы были придуманы так, что сделать это было нелегко, и начиналось такое, ну знаешь, как-то вот как в казино себя чувствуешь, когда ты взрослый, да? Тебя трясло, ажиотаж такой: я смогу кинуть, я смогу кинуть. Ты платишь 50, э, допустим, не попадаешь- тебе обидно. Ты такой: "Ну, если заплачу еще 150 и то есть точнее 50, то тогда это я всё равно в плюс уйду". Ну и вот так вот, и там все конкурсы были вот такие: то есть и если ты был везучий и ловкий, то ты как бы приумножал свои деньги. И ты мог купить там реально прям крутые призы, как, например, аудиоплеер. Ну, то есть, это прям круто было.
Ага. Ага. Мгм. А, да-да. Ну да. Ох! Вау!
Но до него надо было дойти, вот, пройдя кучу конкурсов. Ты мог как бы и не потратить и не купить плеер, ты мог пойти в киоск потом завтра и купить там себе чип чипсов как бы, это на твое усмотрение вообще. Просто вот эти развлечения и то, как они были придуманы. М, <smacks lips> мне даже жаль, что детство прошло, и я уже никогда не смогу в таком поб ну, побывать вот в таком месте, потому что там всё ощущалось, как просто мы в какой-то детской сказке. Можно поиграть во что-то и разбогатеть.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Ну да. Ну, как симулятор жизни, в принципе, был, потому что вы тоже работали, вы тоже зарабатывать деньги. Ты мог потратить их на быстрое удовольствие, такие как покушать чипсы, и вот купить себе колы, либо мог подкопить и купить что-то хорошее, как плеер, например. Вот. Так что да, это прям стимулятор жизни.
Да, да. Да, я с тобой полностью согласен.
Тебе достаточно, чтоб это повторить, просто ходить на обычную работу. Да, там не будет так весело, не будет конкурсов на работе, но тоже такие же выборы.
Да, вообще, не согласен я с тобой, на обычной работе. Та она тебе надоедает через пару дней. А на там, я вообще не хотел уезжать оттуда, ну не считая того момента, где я по родителям соскучился. Там понимаешь, там работа состояла из: выбрать работу веселую или повеселее. Ты такого во взрослой жизни, к сожалению, повторить не можешь. Ну или те, кто могут, они с счастливые люди.
Мгм. Нет, э, почему? Ты можешь р выбрать работу грустную или погрустнее.